Ah tá, é daí tem que ter cautela.
Mas, assim, eu qua já que você acredita em signo, também, vou usar aquela frase: "Eu sou de virgem e só de pensar me dá vertigem".
Hum. <laughs>
Então
Não, eu imagino como que você ficou ali dentro. <laughs>
Ai nã não não não deu, não deu, não deu mesmo, assim.
Ah, mas é que era só e esse essa unidade, vamos se assim pode dizer.
É, pode ser, porque, assim, eu acredito muito no no no conceito de Egrégora, sabe?